Скажи, как ты решаешь, э, когда вот пора заканчивать отношения?
Ну, вообще, это, как правило, происходит само собой, м, когда, мне кажется, человек или оба, м, понимают, что из этого ничего не выйдет объективно и когда, э, уже начинаешь не эмоциями думать, а головой. То есть как-то анализируешь ситуацию и понимаешь, что вот тут как-то не туда нь всё свернуло, здесь что-то не так, там что-то не так. Потому что, мне кажется, эмоции в отношениях могут, э, перекрывать много негативных моментов, но до поры до времени, и это не всегда работает.
Мгм. Так. Мгм. Но но ты ты всё-таки всё-таки обобщаешь, да. Очень большое количество людей не решаются заканчивать отношения, даже если для внешнего наблюдателя признаки неблагополучия налицо. Очень трудно бывает порой. Но, судя по всему, ты говоришь о себе. Да? Э, э, как ты поступаешь в таких ситуациях, да?
Мгм. Ну да, во-первых. Во-вторых, э, я больше, наверное, с возрастом я поняла, что нельзя, наверное, <tsk> потакать, что ли. Я даже не знаю, как это объяснить, но я стала жестче относиться к тому, что для меня является этаким, вот как щас говорят, красный флаг, да, <chuckles> причем
Да. Крас красная линия, да. Мгм, понятно. Ты четче и жестче обозначаешь свои личные границы, да?
да, да, причем да, намного жестче, и причем я не считаю, что я делаю это как-то неадекватно. У меня довольно такие д широкие границы, я довольно много могу позволить как своим друзьям, так и знакомым, родственникам. То есть я просто не очень такой человек, которого легко задеть, поэтому
Что значит много позволить, что ты подразумеваешь?
Я подразумеваю, м, это пан как бы такие вещи, которые вот, например, м, ко другого могут обидеть, меня они вряд ли обидят. То есть, например, сказать что-то не то, не знаю, о, и использовать нецензурную ле лексику в общении, вот что-то из базового такого, что м других может задеть, меня вряд ли заденет.
А! Так. Ага. М, понятно, понятно, но всё-таки ты говоришь только о о, м, о чём-то вербальном, да, м, а, и речь ид естественно не идет, так сказать, о попытках там физического воздействия, не знаю, извини за такое выражение, хлопнуть тебя по попе, да?
Да. Да-да-да. Да, да. Там в этой ситуации, мне кажется, там сразу человек лишится руки просто, потому что, да, я не стесняюсь, э, такие вещи <chuckles> делать, если до меня, скажем так, дотрагиваются без моего ведома, ам
Ага. <chuckles> Ясно. Эм, ну это да, это вот и есть одна из личных границ, да.
Да, ну потому что, м, я, кстати говоря, н достаточно тактильный человек. То есть если я кому-то позволяю, да, даю свое невербальное или вербальное разрешение, то я вообще спокойно воспринимаю вот такие всякие обнимашки, не обнимашки то есть вот это вот всё. Вот. Поэтому, если этого позволения не было дано, то извините, вот, ну, и сори, нот сори, как говорится, но вот пока что вот нельзя, всё, ничего не знаю. Вот, а, и такие вещи как раз таки и могут закончить отношения, причем любые, м, будь то дружеские, не дружеские, мгм.
Ну понятно. Понятно. Ага, вот мы дошли до сути, значит, эм, ув если твой, а, партнер, друг, а, позволяет себе, а, даже чуть-чуть больше, чем ты, а, обозначила, чем, э, ты позволяешь, ты заканчиваешь отношения?
Мгм. Э, вообще, да, если я это обозначила, если я это проговорила как минимум, если я особенно несколько раз это сказала, то да, э, категорически всё сразу нет, потому что, э, это же, видишь, это не только про именно факт пересечения этих границ, это еще и про то, насколько меня вообще услышали, и слушали ли вообще.
Мгм. Ага, понятно, насколько тебя, э, на самом деле, уважают, и насколько умеют держать свое слово.
Да. Да, тут именно про это. Это же вс в том числе и ответственность за свои действия, ответственность за свои слова, это в целом то, насколько человек вообще воспринимает меня как личность, то, что я говорю, объясняю. То есть если вот этого нет, то дело даже не в каком-то физическом вот этом пересечении границ, это вот именно о том, слушают меня или нет.
Мгм. Ну, понятно. Да, это своеобразный такой договор между 2 людьми, он как бы условно подписан и надо выполнять его условия. И если твой, э, партнер, э, там, э, слеш, друг э эти условия не выполняет, э, тогда с ним порывают отношения, так?
Да, да, да. И, э, я щас, если вспоминать конкретную историю, у меня была, э, история в университетские дни, а, но там, <tsk> скажем так, была довольно сложная такая университетская тире симпатия, тире любовь, э, но и с в это в этой ситуации ничего не вышло, потому что там молодой человек был, э, ти тако такого типа человек, который не мог определиться, и он не мог, а, скажем так, отрезать свое личное мнение от мнения общества. Это очень странно звучит.
Мгм. Что ты что ты имеешь ввиду? Да, это довольно странно звучит, непонятно. Ну, во-первых, давай начнем, так сказать, с маленькой предыстории. Это, э, были серьезные отношения с твоей точки зрения? Он тебе нравился?
Да. Вот именно, что отношений не было. Это могли бы быть отношения, и к этому всё шло, но в какой-то момент молодой человек решил, что мнение общества для него важнее, чем его собственное, и
А. Э, ты не могла бы п пояснить, пока не совсем понятно.
э, всё дело в том, как, э, что я за человек, какой у меня характер, как я себя преподношу в общество, и, э, я всегда была такой немножко девочкой-пацанкой, то есть, а, пацанкой, да, такой такой спортивной, такой крутой, да, <chuckles> можно и так сказать, то есть, я, ну, знала себе цену, я очень была активная, я там, э, за словом в карман не лезла, то есть, и умела за себя постоять. Да, то есть, такой довольно, ну, сильный человек, мне кажется, сильная личность, по крайней мере, вот, в формате социума. <laughs> Но это я, на самом деле, я говорю это й со слов других, потому что, э, такой небольшой off top, да, отход от темы. Я про себя очень много узнала на 3 курсе то, о чем я даже не предполагала, что обо мне говорят другие. Я вообще в шоке была с этого, честно говоря.
Девочка что? А, пацанкой? Мамина дочка. Папина дочка. Могла и стукнуть в случае чего, да? И скромная. И ск и скромная. И и кто ж тебе поведал такие вот откровения общественного мнения о тебе?
А вот моя соседка, которая была моей подругой, и я как бы ей склонна доверять, потому что она такая, она со многими общалась, довольно позитивная девчонка. И она мне вот рассказала, что там про меня другие могли говорить.
Очень полезная подруга. Хорошо, эт это очень интересно, но давай вернемся к тому моменту, э, о котором мы собственно, э, начинали говорить. Ты, э, порвала, закончила отношения, эт я, м, я так понял, в общем толком и не начавшиеся, с неким молодым человеком, который повел себя как-то не так. М, расскажи в чем дело.
<laughs> Ну так вот, возвращаясь к этой ситуации, <gasps> что я подразумеваю под общественным мнением, и его собственным мнением, я ему очень сильно нравилась, это было очевидно, вот просто как белый день, это видели все вообще, мне кажется.
Цветы, конфеты, приглашения, да?
Э, да, и это тоже, и, в целом, его отношение ко мне было особенным, это видели все, и это вот было, знаешь, из серии, м, вот вот полный match как будто бы, вот сошлись прям характерами, увлечениями, в целом, как у нас разговор строился, то есть вот такое было совпадение хорошее довольно. И он мне тоже нравился, да.
Ага. Так, и ты тоже так думала, да? А, так. Мгм.
Но в какой-то момент появилась другая девушка, которая очень такая, конвенциально-социально приемлемая. Она <chuckles>
Э, что это означает? Н н не могла бы прямо сказать, что это была за девушка?
она конвенциально А я не могу сказать, потому что, ну я могу просто привести в примеры, в социуме, скорее всего, она, э, выглядела бы более привлекательно, более женственно, более, э, как-то социально приемлемо по характеру. То есть, она такая вся
Ты имеешь ввиду, она выглядела более сексуально, чем, м, ты, как ты полагаешь, да, выглядела на тот момент, э, и не была обременена такими, так сказать, м, жесткими морально-этическими, э, пр принципами?
Наверное, да. Слушай, это немножко жестко звучит, но, кстати, да, если так подумать. <chuckles>
Это не жестко, это мягко и очень дипломатично звучит, уверяю тебя, есть значительно более откровенные выражения.
Ой. Ну, в общем-то, да, в целом, я нь я никогда не говорю про людей плохо, потому что, честно говоря, я ее даже не знала, мне нечего о ней сказать. Я просто могу сравнить себя и её, и я понимаю, что подразумевается под, э, "конвенциально привлекательная" и "приемлемая для социума", то есть, она такая прям девочка девочка, вот, и внешне и внутренне.
Ой, какие ты термины подбираешь, ой!
<giggles> Ну, а как ещё описать? Вот, а я была очень
Ну, многие девушки, так ск описали бы её совершенно другими эпитетами, уверяю тебя.
Ну, потому что, а, если это какие-то плохие эпитеты, мне нет смысла их говорить, я говорю, я даю характеристики, только если знаю человека, а я её не знаю. Вот, и, в общем, вот
Ну понятно, м, позиция достойная уважения.
Да, в итоге, э, этот молодой человек выбрал эту девушку вместо меня, и он об этом мне прямо сказал в какой-то момент.
Тое А, вот как. И что же он сказал?
Да, и вот после Ну, вот после вот этого я и прекратила с ним вообще какое-либо общение, потому что мне это было просто непонятно. То есть, э, он, э, м, кстати, был как раз таки, м, корейцем, да, по этнической принадлежности, и он просто <chuckles> и это вообще настолько смешно, до сих пор вспоминаю в шоке, он говорил, что он не хотел со мной заводить отношения, потому что он думал, что я что он мне нравится просто потому, что он кореец.
Так. Ага. А а с чего он взял, что тебе нравятся вот исключительно корейцы, что вот из-за корейцев ты теряешь голову вообще? Ну с чего он это взял?
А вот я не знаю, учитывая, что я неоднократно с ним ну как бы ни никогда не проявляла какого-то обожания к нему просто из-за национальности. Я в тот момент начала увлекаться Южной Кореей, но это не было вот, что, мол, я там, э, с любым корейцем пойду на свидание, с любым корейцем начну встречаться там, в постель прыгну, вообще не было такого. Мне именно страна нравилась и культура, то есть мне, в целом я я с во стольких городах была, мне что, я корейца первый раз вижу, что ли? Ну, то есть у меня не было такого отношения.
Ага. Понятно. Ага. Ну да, да. Ну, в общем, есть и другие представители подобных, э, ска внешних данных. Очевидно, он имел в виду, что ты, э, вынашиваешь в отношении него какие-то корыстные меркантильные планы, например, т как-то устроиться, э, в Южной Корее. Э, возможно, ему кто-то с сказал об этом, кто-то ввел его в заблуждение, чтобы навредить тебе?
М, нет, он был, э, русским корейцем, то есть родившимся. Да, он при он как бы
А, ну, то есть да, то есть никакой базой с для твого переезда в Южную Корею он послужить не мог.
Нет, вообще нет, э, только если замуж выйти, если он решится переехать туда в итоге. Э, но суть-то в чём была?
М, ну тогда его объяснения выглядят очень глупо.
Очень глупо, и суть еще была в том, что, э, неоднократно было подчеркнуто, что это далеко не так. И если бы это было так, то, наверно, это было бы видно именно по общению, и по тому, о чём мы в целом разговариваем. Но этого всего не было. И в итоге мы не перестали общаться и <chuckles> Но при этом я постоянно получала от него знаки внимания, всякие разные, э, банально в "Инстаграме" зайти, пор пролайкать фотографии, посмотреть все мои сторис, хотя мы даже не общаемся. И в дальнейшем, когда, м
Мгм. Мгм. О, ну, подожди, подожди. Это уже было потом, после того как ты приняла решение с ним больше плотно не общаться, так сказать, плотно, ну, э, лично о о на на на том же уровне, на котором общалась раньше. Вот он однажды пришел к тебе и сказал: "Ты знаешь, э, м, м, мне нравится другая девушка, а с тобой я не хочу больше, так сказать, э, развивать личные отношения", как бы, такими словами, он сказал: "Потому что я полагаю, что нравлюсь тебе только как кореец". И что ты ответила?
Да. Нет, это было не так, это было не так. Это я прекратила общение, потому что в какой-то момент он просто молча отдалился и просто перестал выходить со мной на контакт, вот и всё. И
Ну ты же сказала, что он откровенно признался.
Он потом признался, когда мы уже поговорили откровенно об этом, он говорил типа: "Cлушай" Нет, конечно. <laughs> Просто он мне сказал вот эту фразу, и я, честно говоря, была с нее в шоке, потому что мне казалось, что всё довольно очевидно было в нашем общении.
Без рукоприкладства, надеюсь, да? Ага.
И, э, это было не, наверное, его какое-то внутреннее ощущение, внутреннее чувство. Я, честно говоря, до сих пор не знаю вообще, почему так произошло, и вообще, откуда такие мысли возникли. Э
Да, это очень странная э, странная мысль.
По итогу что? Э. Очень долгая история, то есть постоянно были вот эти вот проявления знаков внимания, мы потом еще в магистратуру, получается, в 1 университет пошли, и там тоже было постоянно пересечение, так или иначе. И самое забавное началось тогда, когда я переехала в Южную Корею. <laughs> Он начал мне написывать, и периодически там, раз в несколько месяцев, писать и спрашивать о моём, э, как это, семейном положении, то есть есть у меня кто-то или нет.
Мгм. Так. Ага. Как это говорится в, а, в в просторечье: клинья подбивает.
Что-то вроде того, и мне было непонятно, зачем и почему, учитывая, что мы не общались несколько лет на тот момент уже, и он просто в какой-то момент решил приехать или переехать в Корею по визе корейца, и, в итоге, вот, э, начал, э, видимо, как-то искать контакты со мной, как-то пытаться общаться, и я я каждый раз его отшивала, потому что я не понимала, зачем он это делает, если мы, э, уже столько лет не общаемся.
Мгм. О Очевидно, а, его отношения с более сексуальной, как ты говорила, а, а, твоей конкуренткой, зашли в тупик и в этом всё было дело и он, наверно, сожалел о том, что случилось, о том, что он в какой-то момент н не выдержал напора.
Да. И Да, так и было, потому что в итоге я позволила себе, скажем так, с ним поговорить, и он мне прямо рассказал о том, что он пожалел об этом потом. А, там у него была своя личная драма с этой девушкой, я уж не буду углубляться в его личные подробности, но я скажу так: вся эта история длилась 8 лет.
Ага.
То есть, с нач с начала, получается, вот, э, э, наши о, прекращение общения, вот до нынешнего момента прошло 8 лет, и тока недавно он перестал э этой ерундой заниматься.
Понятно. Ну что ж, теперь слово за тобой. Всё равно спасибо, что поделилась, довольно откровенная история, очень интересная и очень поучительна. Пасибо тебе.
Да. <chuckles> Да не за что. Это очень странная история, честно говоря, я часто ее не ну, не рассказываю обычно, потому что она такая немножко кринжовая, как говорится. Спасибо, что выслушал.